Heu, je pense qu'ouais, je peux dire la même chose. Alors est-ce que ce de fait, il y a peut-être quelque chose de culturel qu'on se reconnaît pas forcément dans les codes humoristiques, heu, américains. Enfin, je veux dire par typiquement, il y a des situations qui vont faire rire un américain que nous on ne va pas comprendre, je ne sais pas la station service, heu, quelque chose comme ça. Il y a aussi le le fait qu'il surjoue beaucoup dans les films américains. Le jeu d'acteur est toujours un peu forcé, hein, tu vois? Donc ça, tu as c'est c'est comme quand on te met le le carton applaudir, tu vois? Entre les entre les moments d'un d'un show américain a é
Sûrement. Ça peut jouer. Mmh mh. Ouais. Voilà, il y a un peu de ça aussi, hein. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. Ouais, quand tu es dans sur un plateau de télé, heu, ouais, voilà.
toi, tu es français, tu dis: «Bah, c'est bon, je suis assez <chuckles> grand pour savoir, heu, si ce que si ch» ouais, voilà, c'est ça, tu vois? C'est un petit côté lourdingue.
de ce que je dois rire ou ou pas, ouais. C'est vrai que c'est un artifice, heu, très fréquent dans les sitcoms ouais, de le rire de fond là, qu'on entend dans dans les sitcoms heu, hem, américaines et après, aussi, je me rends compte, hem, que je vais souvent rire dans des films qui sont pas censés qui ne sont pas des comédies à proprement dit, surtout les films, heu, plus récents là, j'avais c no
Ouais. Heu, ouais, heu, que quel genre de film, heu?
Heu, beh, je sais pas, en fait, je sais que je peux rire, par exemple, dans un film comme, heu, Marvel, en fait, il va y avoir des répliques qui vont me faire rire alors que c'est pas une comédie, les films de super héros Marvel et cetera, c'est plutôt des gros films d'action
Ouais. Mmh mh. Ah c'est pas une comédie mais ouais, c'est
mais il y a il y a une touche humoristique et du coup, ça me va, en fait, parce que se prétendre une comédie, c'est que tu prends un risque, OK, c'est un film drôle, je suis drôle, donc j'y vais, il y a intérêt que je rigole alors qu'un film où il y a juste des répliques marrantes ou une situation qui va être marrante où je m'attendais pas à rire dans ce cas, hem, bah, ça fonctionne mieux avec moi.
Ouais. Ouais.

Ah ouais? Bah ouais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 Alors après c'est pas, heu, c'est vrai que Marvel s'est quand même fait une image, heu, un peu de comment dire? De super héros comique, plus que DC comics par exemple. Heu, ouais les DC comics à part, heu
C'est bien c'est ton cas aussi? Oui. Ce qui est un peu plus sombre, c'est vrai. Tu rigoles moins sur un Batman que sur un Spiderman, c'est vrai.
Ouais c'est ça. Bah après il y avait A je je pensais à Aquaman qui était un peu dans ce genre là. Mais un peu un peu kitsch aussi quoi, heu, dans le genre blague lourd dingue, heu, le le gars défonce la porte du sous-marin, heu, permission de monter à bord, bon voilà, c'était un peu, heu
Oui. Ouais voilà ça c'est typiquement le en plus c'est c'est c'est un bon exemple, c'est typiquement le genre d'humour où moi je j'accroche. Moi je pense que et je pense qu'on n'est pas la cible non. Enfin je j'ose espérer qu'on n'est pas la cible je pense que c'est peut-être pour un public plus jeune ce genre de
Ouais, ça ça revient un peu à ce qu'on disait précédemment, ouais de fait Wouah! C'est un c'est un film à dimension mondiale, heu, on n'était pas les seuls ciblés. J'avais lu que, heu, enfin il cherchait beaucoup à intéresser les les Chinois aussi à ce genre de cinéma. Donc peut-être f fait un truc un peu un peu moins moderne on va dire, heu, dans
Oui tu oui peut-être, peut-être que Ouais. Oui. Ouais un grand public en fait. Ouais peut-être grand public et et pas forcément niché, heu, voilà sur, heu, sur un type, heu, d'humour. Après il y a aussi les films, heu, je je sais pas si tu connais, heu, Guy Ritchie, les films comme Snatch comme ar
Heu, ouais, grand, très grand public ouais. Absolument ouais, c'est ça. Tiens, je je connais pas du tout. C'est quoi ça ce ce genre de film?
S Snatch bah en fait c'est des films de de gangsters mais drôle. Parce qu'en fait, tu as des personnages hauts en couleur complètement décalés avec une forte personnalité avec un contexte parfois absurde mais toujours un peu sombre et au final tu as beaucoup de répliques et beaucoup de situations drôle. En fait quand tout ce beau monde se rejoint un peu comme, heu, les films de Tarantino. Je sais pas si tu co heu, tu as un peu plus, heu, comme Reservoir Dogs ou tu as tu as Mister Pink tu as Mister en fait tu as tout ce beau monde avec tous des fortes personnalités et des hommes dangereux au final. Qui au final sont drôles parce qu'il y a ce côté décalé où ils sont très dangereux. Mais en même temps ils ont ce côté humain auquel on peut voilà se se comparer par moments ils peuvent avoir des réactions tu vois ce que je veux dire?
Mouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, je connais Tarantino ouais. Ouais. Hein. Ah oui, heu, humain, heu, tu veux dire tendresse ou vraiment humour, heu
En termes de sensibilité c'est-à-dire de je sais pas ils peuvent av enfin il y a il y a 2 gangsters il y a une scène dans dans, heu, Pulp fiction de Tarantino où il y a 2 gangsters super dangereux toujours armés et cetera et qui vont, heu, discuter moi je sais pas moi de de leur voyage en aux Pays-bas tu vois? Mais c'est de manière tellement comme si nous on pouvait le faire. Mais alors que eux c le fait que ce soit des hommes dangereux ça le rend plus marrant. Donc ils vont parler du big mac qui a un autre nom aux Etats-Unis. Enfin, tu vois, ils vont avoir ce genre de d'échange basiques qui sont pas des échanges de gangsters. Tu vois ce que je veux dire? Le côté humain dans les gangsters ça peut me faire rire.
Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui oui, sans aucun ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais tu veux dire qu'il y a un décalage entre le heu, enfin les films de Tarantino sont assez violents je crois de manière générale et puis le le côté banal de la conversation de la vie de tous les jours. En fait ils font ils font un truc atroce et puis après heu, ils ils discutent de, heu
Oui. C'est ça. Ils vont avoir une conversation de de d'homme lambda.

Voilà, à quelle sauce, heu, ils prennent le Big Mac et puis, heu, enfin, vraiment des trucs, heu, ouais c'est c'est vrai que c'est assez rigolo, ouais. Mmh mh.
Exactement! Voilà, elles vont être ouais, ouais, tu vois te tu tu as ciblé la la scène, voilà, c'est vrai que c'est ce g ce genre de choses, ce décalage-là, me me fait rire. Toi tu as un un acteur ou heu, ou même une actrice, qui, quand elle est à l'affiche d'un film tu se tu te dis que tu vas rire, que quand même il y a des chances que qu'elle te fasse rire, ou ou pas vraiment?
Heu, franchement, en comédie à l'heure actuelle, heu, c'est plus difficile, heu, bah pff, pas au cinéma. Sur internet ouais des certains humoristes, heu heu, plutôt connus, hem, Jé Jérémy Ferrari, heu, des gens comme ça. Heu, au cinéma, bah je sais pas, hein, se se quand
Oui. D'accord. OK. Et quand ces comédiens, justement, parce qu'il y a beaucoup maintenant de comédiens qui font du stand-up, qu'on retrouve dans des films, est-ce que c'est et et heu, ils font au autant rire aussi, heu, ces comédiens dans les films ou pas vraiment?
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oh oui, en fait, ça fait ça fait plaisir de les de les revoir, en fait, hein. Donc heu, tu tu ris, c'est pas toujours aussi drôle que leurs sketches mais c'est quand même, heu, si, si, tu les vois, et puis ils sont dans un environnement il y a des youtubeurs aussi, hein, heu, je repense à Astérix et l'Empire du Milieu. Heu, par exemple tu avais Matt heu, McFly et Carlito, heu, déguisés en légionnaires romains qui arrivaient en en Chine tu vois? Enfin, c'est complètement, heu, ce ça, heu, c'est très c'est lunaire, ouais et ça et là, ça donne un effet comique, heu, assez rigolo et les les réalisateurs, heu, jouent là-dessus. Mais c'est vrai que ç ça manque, il y a pas la il y a plus la finesse des, bah, par exemple du Dîner de Cons, où tu as des vraies situations, un vrai dialogue, un scénario construit et puis des situations, heu, ubuesques où le l'inspecteur, heu, il y a heu, recherché heu, oui rech ah oui, oui, recherché, a absolument ouais. <sniffs>
D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Ouais. Ouais lunaire, décalé. Ouais, ouais. Oui. C'est ça. C'est ça. Exactement et recherché! Et En termes de de réplique, heu, avec, heu, Marlène Sasseur, heu, il pense que c'est sa sœur mais en fait c'est son nom de famille ou Juste Leblanc, ah bon, il a pas de prénom? Tu vois en fait c'est, heu
Ouais, c'est ça! C'est ça. Et et pas trop lourdingue et pas trop absurde. Est-ce que tu aimes bien les films d'humour? Heu, tu vois genre La Cité de la Peur? Où c'est, heu, c'est de l'humour mais des situations absurdes, enfin, c'est un humour un un peu particulier, je je sais pas, heu, si tu vois s
Point. Un peu trop partic un peu trop décalé pour moi et un peu trop en fait, heu, surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a des scènes tu tu les vois pas se produire dans la vie de tous les jours, heu, même si bon, Diner de Cons ça peut flirter un peu avec ça mais ça reste quand même dans un contexte, heu, réaliste, plausible. Quand l'humour prend une forme un peu plus, heu, décalée, un peu moins réaliste, je j'ai tendance à décrocher. Toi tu aimes bien heu, toi tu as accroché par exemple à La Cité de la Peur?
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. M mmh, <blows air> j'ai regardé c non, La Cité de la Peur j'ai pas du tout accroché. Mais j'avais préféré un peu plus la la Tour Montparnasse, heu, Infernale.